Oo, tapos
'Di ko alam kung na naabutan mo ko dati, yung sa bibig mo parang gaganyan yung gums mo tapos parang 1, 2, 1 + 1? Ay okey ka pa okey ka pa, di ba? Tapos nag nag mhm.
Oo tapos oo natata na, na, na, na-ano na-aalala ko yung mga ganon, tapos ano pa, ah, pag nauntog ka pa, mo ay tawag dun pukpok sa baba, mga ganon.
Yes. Yan, yan, yan, yan, yan ui yan yung ibig ko sabihin tas nagli naliligo pa nga tayo siguro sa ulan ngayon di ba? Dati kasi ngayon parang sakitin yung mga ano ngayon di ba, may mga anxiety in na tinatawag di ba, ngayon? Wala naman satin nung dati eh, di ba, mga anxiety tsaka mga depression na yan, di ba?
Oo. Oo, tama. Oo ang oo ang mga sign of depression natin ng ano lang eh, ah, kaibigan lang puntahan lang natin yung mga kalaro natin okey na, parang ganon lang, walang yung mga open-open. Katulad nung mga ngayon na kailangan mo i-open, kasi baka may makatulong siya, eh, dati, eh, da dati talaga pag may problema ka, bahala ka na diyan, tapos ay oy bahala
Oo. Oo. Yes, tama-tama. Bahala ka. Eh, laro lang tayo di ba ang solusyon natin dati laro lang, di ba? Pag may problema, mm.
Laro lang, oo. Oo, laro lang tapos minsan, ah, minsan dayo-dayo mga ganon. Eh, na lumaki ka rin ba sa probinsya?
Ayun. Oo. Oh, probinsya kasi ano ah, ano kung ikaw Masbate ako from Albay naman ako, yun ang probinsya ko. From Albay, until now oo kadikit lang.
Ah, parang kadikit lang din. Ah, oo. Ngayon, nasa
Hanggang until until now pa naman nasa Albay pa naman ako to, ah, to be exact from Legazpi ako, from Legazpi, mm.
May mga friend ako diyan ti sa Legazpi sa
Ah, nice, mm.
Hmm, nalimutan ko na yung street, pero, ayun, parang kadalasan parang pareho din tayo nung mga, ah, kaugalian 'no, sa mga Albay tapos sa Masbate 'tas sa lengwahe na may mga kapareho bisakol ba tawag dun?
Hmm. Mm. Masbate yes oo, tama. Pero ang pinag-kaiba lang siguro natin, siguro kasi sa sa sa inyo di ba parang napapaligiran kayo ng mga dagat no isla kayo di ba, Isla? Mm. Samin kasi parang city na di ba? City na eh, ng Legazpi.
Oo. Oo. Sa inyo nga Oo half pala, ano na, pa-ano na pa-usbong na yung siyudad imbes
Mm. Yes usbong na oo tama-tama, mm.
Oo ayan. Tapos ano ito naman pala matanong ko din, eh
Okey sige.

Tapos ang stress ko pa doon, oo, ang stress ko pa doon ng dati 'pag in-open kasi ng mga ate ko yung, ang kwe ah radyo patungkol sa mga, ah, ano aswang talagang hindi ako makakatulog, yun yung naiis nakakapagpa-stress sa'kin. Kung nakikinig kasi sila ng radyo, ah, lahat makakakinig kahit ayaw mo. Yung mga gano'n kwentong kababalagahan naalala mo yung mga gano'n sa madre pa.
Tapos Oo. <laughs> Mm. Ah, meron pala nung sa radyo ano, meron pala nung sa ra akala ko yung sa ano lang yung sa magazine lang yung pino Pinoy Horror Stories, akala ko ganun lang siya, mm.
Ah, meron sa radyo nung dati, ah, tapos, iyung sa'kin naman, sagot ko dito sa tanong na 'to eh, ayon nga mas naiintindihan ko na yung halaga ng simpleng mga ala-ala memories, tapos noon laro lang sila pero ngayon nakikita ko na yun na, yun yung nag, ah papabuo ng pagkatao ko tsaka gusto ko sanang maulit yung mga simpleng buhay na walang cellphone katulad nga ng sinabi mo, na walang pressure puro tawa lang at laro kasama yung mga kaibigan tapos sa kabataan naman, oo, sa mga kabataan ngayon bibihira na kasi maya mangyari yung mga ganitong pangyayari na nahuhumaling na kasi sila sa online world kaysa sa paglalaro sa labas. Kaya nga 'pag kinukwento ko yung patentero sa mga pamangkin ko eh, 'pag, ah oo di nila alam, <chuckles> 'di ba nakaka nakakalungkot naman din na ayun hanggang sa memory nalang yung mga ganong pangyayari, 'di ba.
Hmm. Mm. Yes. Yes. Mhm, oo nga. Yes, tama. Walang mga toxic 'di ba. Yes. Mm, tama. 'Di na alam di na alam. <laughs> <laughs> Ye tama, mm. Pero ano ba, ah, ah, ah, so, ba't parang madalian nal ang sigurong tanong, may mga simpleng bagay na ba na ikaw na ginagawa noon na ngayon ay may espesyal na kahulugan sa'yo? Mhm.
Or Oo. Ah, akin parang pagkain ng merienda sa hapon yun nalang siguro yung spesyal na kahulugan ngayon lalo na 'pag linggo, ayun kasi 'pag linggo sama-sama tapos
Mm. Tama.
Ah, noon normal lang pero ngayon bihira na yung mga ganitong pagkakataon dahil busy na lahat, 'di ba. Yung samantalang yung kaba ah, kabataan mas gusto na lang lagi fast food o manood ng TikTok o YouTube kaya nawawala na yung bonding moments. Oh, ng oo ayun nga, ikaw ba?
Test tama, mm. TikTok, oo yan, Shopee pati yang Shopee na yan eh, mm.